Alors, tu sais, j'ai pas mal de petits soucis en ce moment, heu, parce que j'ai tendance à beaucoup procrastiner, moi et heu, c'est vraiment pas le moment parce que j'ai pas mal de choses à faire, notamment, travailler sur des visuels pour mettre en place des publicités pour mes différentes, heu, mes différents, on va dire: «business en ligne» et je ne sais pas par où commencer, parce que, d'une part, je sais que, heu, ça va me prendre un temps fou, en fait, pour assembler, heu, les images, que ce soit pour faire des vidéos ou pour faire des, hem, en fait, des visuels, heu, «statiques», on va dire et heu, c'est ça me décourage pas mal, ce qui fait que j'ai tendance à procrastiner, au final et heu, ben, alors que je devrais pas, que ce sont des choses assez importantes. Je voulais savoir si tu avais peut-être, hem, bah, des conseils pour me permettre un petit peu de, heu, de de moins procrastiner peut-être?
Aïe. Mmh. Ah bon? D'accord. Mmh mh. D'accord. Mmh, c'est vrai que ça doit pas être évident, là, quand tu sais que tu as vraiment une tâche, heu, une grosse tâche à à accomplir, heu, qui arrive et que bah eh tu ar tu as du mal à t'y mettre, heu, ça doit pas être une situation confortable. Heu, est-ce que tu as une, heu, date limite pour pouvoir, heu, produire ces ces visuels?
Mmh. Oui. Beh, tu fais bien d'en parler parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'officiellement, je n'ai pas de date limite. Bien que, là, tu sais, on est en pleine période de Black Friday, il aurait été intéressant, pour moi, de lancer quelques, heu, campagnes publicitaires, heu. Beh, voilà, il y a quelques, heu, peut-être, heu, dès dès, heu, l dès lundi, par exemple. Donc en soi, j'ai des deadlines mais qui ne me sont pas, hem, imposées et qui sont pas forcément heu, en fait, si je les tiens pas, c'est pas grave, j'ai personne derrière moi qui va me taper sur les doigts, tu vois? Et ça, je pense que ça aurait été quelque chose qui m'aurait motivée davantage de sentir la pression, en fait, qui est liée à, hem, bah, une date, heu, limite, à, heu, peut-être le fait aussi que quelqu'un me contrôle mon travail et ça je ne l'ai pas. Donc je pense que, heu, c'est ce qui me fait défaut, en fait.
Mmh. Mmh. D'accord. Oui. D'accord. Mmh. Oui, c'est vrai que quand tu as besoin d'un cadre un petit peu pour pouvoir évoluer dedans et et justement a avoir un peu des contraintes et que là tu en as pas du tout, ça doit pas être évident à à chaque fois de se dire: «Bon, allez, heu, je prends mon courage par la main et et et je me mets à travailler». Surtout vu la la somme de choses que tu as à faire. Hem, est-ce que tu as essayé peut-être, heu, une organisation un petit peu différente? Au lieu, peut-être, de de de voir la tâche dans son ensemble, tu disais que tu devais ajouter, heu, plusieurs choses sur les visuels, mmh, est-ce que, heu, tu pourrais pas travailler sur un mo 1 tâche, 1 partie du visuel à la fois, heu, plutôt que de considérer la tâche dans son ensemble, ça te paraîtrait peut-être un peu moins insurmontable, un petit peu moins, heu, long et difficile?
Exactement. N oui. Ouais, c'est une très bonne idée de fonctionner comme ça, heu, de manière, heu, peut-être fragmentée. Je pense que ça pourrait m'aider à voir les choses, heu, un petit peu comme étant moins moins moins compliquées. Notamment par rapport à la durée sur laquelle, heu, la durée que je vais monopoliser. Après je t'avoue que moi j'ai déjà essayé quand même pas mal de choses. Heu, je je me suis fixée par exemple, hem, tu sais quand j'ai une grosse tâche comme ça à faire, je me suis déjà, heu, fixée on va dire des des j'ai tenté de prioriser si tu veux, en me disant: «Voilà, le plus important sur cette tâche là, c'est de faire ça et autre chose», hein. Sans forcément rentrer dans les détails et heu, j'arrive pas forcément à m'y tenir malheureusement là encore. J'ai aussi essayé en fait de, heu, bah me fixer des, mmh de deadlines, mais je c'est pareil, je je sais pas en fait. J'ai j'ai l'impression que ce sont des choses qui ne me motivent pas assez, alors que derrière, bah j'ai quand même pas mal, heu, de de responsabilités. C'est-à-dire que si je ne fais rien le le business ne tourne pas et heu, malheureusement, ben, voilà. Le
Oui. Ah oui. Ouais. Mmh, d'accord. Ah oui. Ouais. De tout ça, bien sûr ouais. Oui tu gagnes pas d'argent et ton ton ca ton ton cadre de vie s'en fait ressentir. Oui oui il y a tout un effet boule de neige qui doit pas être évident à gérer. Parce que au-delà effectivement de la pression, hem, de de d'arriver à à à être, heu, déjà, heu, performant, il y a aussi celle de se dire, bah, qu'il faut arriver à vivre. Donc c'est vrai que ça doit pas être évident de savoir par quelle bout le prendre. Hem, tu tu tu as toujours fonctionné comme ça un petit peu a d'avoir besoin de de contraintes, heu et de cadres? Heu, ou c'est particulièrement ces tâches là où où tu les fais, heu, finalement un petit peu à reculons et que du coup tu aurais bien besoin de quelqu'un qui te dise, heu: «Non vas-y, heu, fais le, heu» p pour justement te contraindre un peu plus?
Mmh. Bah, écoute c'est une bonne question, heu, je t'avoue que je me suis jamais vraiment, heu, posée cette question-là. Mais quand je j'y je je réfléchis un petit peu à mes expériences passées, c'est vrai que jusqu'à présent j'ai toujours été, heu, bah salariée et donc heu, j'avais un cadre, des règles, des objectifs à atteindre. Si je les atteignais pas bah, forcément, heu, on me tapait sur les doigts, mais si tu veux, c'était pas, mmh, pour moi contraignant de faire ces choses-là. Parce que j'avais, heu, des process, j'avais des, hem, bah, des règles à suivre, d un chemin en fait qui était tout tracé et c'était assez, heu, cadré. Là pour le coup c'est vrai que c'est, hem, alors c'est la 1re fois que je suis dans un cadre comme celui-ci où, heu, je suis en fait celle qui me fixe les règles, celle qui va mettre en place les procédures. Même si je n'en ai pas aujourd'hui et peut-être que mettre en place des mmh, des petites procédures comme ça sur le fonctionnement de de, heu, enfin pour pour faire ces tâches-là en particulier, ça pourrait peut-être m'aider. Je je sais pas c'est quelque chose que j auquel j'ai pas encore pensé mais, heu, pourquoi pas faire ça comme ça.
Mmh. Bien sûr. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Qui fait. Mmh. Oui. Ouais effectivement si si tu te crées une méthodologie, heu, qui soit un peu générique, qui puisse être appliquée à toutes les tâches. Parce que tu fais en général, heu, le même type de tâches, c'est c'est c'est souvent des visuels, heu? Ç ça tourne toujours un petit peu autour de ça?
Heu, f oui l en fait, si tu veux, la plupart du temps, m d en fait, par rapport au site internet que j'ai dès lors que le site est lancé, j'ai pas forcément grand-chose à faire sur celui-ci. Il y a pas forcément de en fait, il y a juste les mises à jour des produits, par exemple, mais ça c'est quelque chose qui est assez simple à faire, ça ne demande pas beaucoup de temps et c'est vrai que le plus gros, ça reste, heu, bah, tout l'aspect marketing et communication, donc heu, d'une part les, heu, la création des visuels, que ce soit, heu, des photos, en fait, des images, hein, statiques, ou alors des vidéos pour promouvoir un petit peu mes produits et les périodes phares, heu, de l'année, mais aussi, hem, tu sais, le, mmh, le maintien, heu, co alors le maintien c'est pas le bon mot, mais heu, le fait de tenir, en fait, heu, les réseaux sociaux aussi, tu vois? De faire des stories.
Mmh. Que moi Mmh. Mouais. Oui, en entretenir un petit peu tes fils d'actualité pour montrer que tu es toujours là et que et tu reviens en suggestions récurrentes sur les les les profils utilisateurs.
Exactement, et ça c'est vrai que c'est un peu embêtant. Je pense aussi que c'est le côté créatif qui me fait défaut, comme je sais pas forcément par où commencer, bah heu, je pense que voilà, je je je baisse peut-être les bras, qui sait?
Oui. Et est-ce que, mmh, ton ancien boulot était un petit peu lié à ça ou pas du tout? Il y a pas des compétences transversales que tu peux ou des process qui avaient été mis en place dans ton ancien boulot que tu pourrais réadapter? Heu, que tu pourrais réadapter à maintenant pour justement te créer une méthodologie?
Malheureusement par rapport aux compétences non parce que moi je suis issue du milieu des assurances donc là c'est purement administratif, il y a vraiment rien à voir avec ça. Après d'un point de vue des méthodologies, ça peut être, heu, un point sur lequel je je peux, hem, peut-être creuser et voir s'il y a pas des choses comme ça que je peux, hem, bah que je pourrais, heu, ouais utiliser aussi dans mon métier actuel.
OK. Bien sûr. Oui parce que finalement le le visuel est toujours différent, mais le la démarche est toujours la même, heu, donc peut-être que suivant les campagnes phares de l'année tu l'as dit, Black Friday, Noël, heu, Saint-Valentin aussi suivant les produits c'est peut-être des produits, heu, qui reviennent, heu, et voilà il il y a quelques campagnes phares. Tu pourrais peut-être te faire une méthodologie? En jour 1, heu, 2 points, heu, créer 25 visuels statiques. Heu, jour 2, heu, voilà des toutes petites tâches comme ça, heu, qui soient toujours identiques avec un chemin qui soit créé où tu aies juste à suivre ce que toi tu as fait, tu perdrais un petit peu de temps maintenant c'est sûr, heu, parce que ça te nécessiterait quand même beaucoup d'énergie, heu et de temps pour mettre ça en place, mais par contre, tu aurais ton chemin et il serait peut-être plus facile de le suivre en sachant, heu, par où commencer?
Oui. Mmh. Ouais. Mouais, tu as raison, c'est une bonne idée. C'est vrai que quand j'entends comme ça, heu, <chuckles> ta suggestion de créer 25 visuels, heu, d'un coup, ça me paraît énorme, mais hem, avec les explications que tu as données, heu, pour accompagner ce propos-là. Le fait de me dire que, heu, ça va m'être utile et ça va me faciliter la tâche par la suite, c'est-à-dire que je fournis le plus gros du travail maintenant, et qu'après ça va être un peu plus soft, bah c'est quelque chose qui tend vraiment à à m'encourager. Hem, pourquoi pas tout donner maintenant? Et après, heu, être, heu, plus tranquille par la suite. Donc ouais, c'est quelque chose que je vais hem, je je je mets, heu, de côté et je je pense que je vais tester ça, ça peut être une bonne idée.
Mmh mh. Mmh, super. Ouais. Si tu as besoin de grands de grands challenges, heu, alors 25 visuels, heu, c'est toi qui c'est toi qui détermine un petit peu la quantité, heu, en fonction aussi du nombre de produits qu'il y a sur ton site. Heu, et de et de comment tu veux, heu, comment tu veux promouvoir tout ça. Mais 25, 15 heu, 35 peut-être, pourquoi pas? Heu, ou alors beh, 10 le jour 1, et et 15 le jour 2. Finalement ça fait toujours 25, mais ça fait 25, sur 2 jour, voilà. Et et le jour 3, heu, bah, mise en ligne, heu, des 10 des 10 effectués le jour 1. Le jour 4, heu, mise en ligne des 10 effectués, heu, des 15 effectués le jour 2. Hem, et petit à petit, comme ça, de toutes petites choses. Même si tu as le temps de continuer à faire, heu, mais de de faire de privilégier la régularité hein, comme pour toute activité finalement. Que ce soit le sport, que ce soit le travail. Heu pour privilégier la régularité petit peu, avec une méthodologie bien définie et peut-être que tu vas trouver un un nouveau souffle, un petit peu pour, hem, pour t'atteler à la tâche, heu, et pas te laisser dépasser.
Oui. <chuckles> Mmh mh. Oui, c'est progressif. Ouais. Oui. Mouais, tu as raison, mais tu sais? Justement, ce sont des conseils qu'on entend pas mal et là, t'entendre là, me les, heu, me les dire avec cette façon, en fait, finalement de m'amener le conseil, ça me permet de voir les choses différemment, je t'avoue, parce que je vois cette, hem, le fait de mettre en place les choses comme ça progressivement, je les vois beaucoup plus facile avec tes explications et je me dis que c'est finalement, bah, atteignable et c'est pas une contrainte, en fait, comme, heu, bah, ce que ce que j'imaginais, ce que j'ai toujours imaginé jusqu'à présent, finalement. Bon, bah, je te remercie pour ces conseils-là puisque je pense que ça va vraiment m'aider à, mmh, à me pousser à aller de l'avant et me dire que bon, voilà, je fais un petit peu aujourd'hui, je fais un petit peu demain et au final, bah, ce que j'aurai, ça sera mon résultat, heu, final, hein, finalement, le ce fameux résultat des 25 même si je les divise en 10 aujourd'hui et 15 demain, bah, j j'en arrive à à ce que je veux faire. Donc c'est vrai que le voir de cette façon-là, ça peut, heu, ça peut beaucoup m'aider donc je vais tenter ça et j voir ce que ça peut donner, ouais.
Oui. Bien sûr. Mmh. Ouais. Mmh mh, c'est ça. Oui. Eh beh, écoute, avec plaisir, allez courage, tu vas y arriver, heu, vois les tâches, heu, petit à petit, tu vas faire de super visuels et comme ça tu auras des campagnes publicitaires qui vont au top donc vas-y, lâche rien, tu vas voir, heu, ça va être super!